Pois é, ou na ou no apartamento ou na casa do pai, né. Geralmente casa de pai quando a pessoa herda é grande, tem garagem, tem quintal.
É, não, é uma casa imensa, então.
Então, talvez tenha um espacinho lá pra você guardar de forma provisória, até pra você ir se se organizando e de repente manda um, depois manda outro. Ou quando você for visitar no Brasil de volta você leva com você, igual você fez com o acordeão e assim você
Ou o dia que ele for ele vai leva pra mim e aí ele fica na minha casa lá o tempo que ele precisar, uma mão lava na outra. É, é o
Olha aí que beleza, uma mão lava a outra, exatamente. E você, você já tem ali uma moeda de troca, né, vamos dizer assim. Tem uma coisa pra oferecer, "Olha, venha pra Espanha, passa uma temporada no verão espanhol que também, né, dizem que que é muito bom, venha conhecer o o o verão espanhol".
Pois é. É maravilhoso então rapaz, eu não tinha me ligado na minha no meu poder de troca agora, hein?
Exatamente, você tem uma um u u o que que é o mais caro pra quando uma pessoa vai fazer uma viagem pra Europa? É a é a é a é a hospedagem e avião. Avião não tem muito o que fazer, mas a hospedagem você já consegue salvar muita gente que pode
É hospedagem. Gente, pago água, pago a luz, pago o gás, a casa eu já tenho aqui, já paguei tudo, tá tudo pago, a pessoa só precisa passe e comer.
e você ainda pode incentivar outras pessoas a irem, "Olha, vem pra cá fica aqui em casa só tem uma taxazinha que é trazer um um instrumento meu", mas isso daí <laughs> A taxa do instrumento.
Uns negócio meu. <laughs> É mesmo, tem razão, cara, porque no final pra eles virem fica mais barato.
Sim, com certeza, a hospedagem é caríssima, né. Se for ficar um hotel, alguma coisa, ainda mais pagando em euro e vivendo em real, é o o câmbio desfavorece muito o real, né.
Certeza.